Ähm, ne, also ich ich lasse das schon alles zu. <giggles> Manchmal vielleicht 'n bisschen zu viel. Ähm, ähm, aber ich bin schon 'n Mensch, ich muss das fühlen. Ähm, und ich will auch, dass, äh, der andere merkt, okay, der hat mich grad verletzt. Oder der hat grad was Doofes gesagt. Oder also, ich will dann ich mache das dann schon deutlich: „Fand ich nicht cool.“ Und dann soll der andere das halt auch, äh, spüren und, äh, auch was dafür tun, damit's mir besser geht. <laughs> Also, so ist es ungefähr, ja.
Mhm. Mhm. Ja gut, also ich meine, ein also generell ist ja auch voll okay, ne, wenn man, sage ich mal, äh, manchmal Wut oder so was fühlt, ne, ähm, oder bisschen, ähm <tsk>
Mhm. Mhm.